で、容器見たら何か真っ赤のが真っ赤な入れ物、う持ってた人がいて「え、これ何？」って聞いたら「豚の血だよ」って言われて、え！スープに入っちぇんの？みたいな。<laughs> それでやっぱりなんか違和感感じてたけど、やっぱりなんか「あ、違うものが入ってたんだ」ってそこで確認して、みたいな。
はい。はい。はい。 はいはい。 <laughs> はい。 うん。 はい。 ああ。 ですよね。ちょっとね。私はレバー好きですけど、うちょっと多分その赤っぽいとか言われちゃうと、その、血が、やっぱりその、血血っていうか、赤赤っぽいとかだと、ちょっとなんか、やっぱり食べるのを躊躇しちゃうかなとは思いますね。まあまあ、元々、ね、豚の血ですって言われたら、ちょっと多分、食べチャレンジしないかもしれないですね。
で、ずたうーん。ううん。 いや、多分いや。 そうですね。 ま、見た目はいっていう感じじゃないんですけど、濁った血みたいな、時間の経った血みたいな色ですよね。<laughs>
はい。 あ、ああ、はいはいはい。あの、ちょっと黒黒っぽくなってるっていうか。
ああ、そうですそうです。
うん、なるほどなるほど。でもちょっとそれはどうーん、むむ難しそうですね、私もちょっと誰 <laughs> 難しそうですね、はい。挑戦は。初めて聞きます。はい。はい。ありがとうございました。
うーん。 難しいせすね。うん、 はい、じゃこれからも色々チャレンジしていきましょ。<laughs> はい、ありがとうございました。